À! Hiểu nha, tính ra cũng khác một xíu, đúng hông bạn? Tức là những cái món ăn nó cũng thay đổi tùy theo tùy theo mùa, tùy theo dịp lễ, đúng hông? <laughs>
Ừm. Ừm. Rồi. Đúng rồi. Rồi, Trung thu thì gì nó có khác nữa, nhưng mà Trung thu thường là mưa lắm bạn, nên cũng ít khi mà đi chơi liều lĩnh vậy. Ờ, có có một hai năm thôi, mới tổ chức được có 1, 2 lần là Trung thu, chứ hổng có được thuận lợi về thời tiết đâu. Nhưng mà Tết á thì Tết khi mà lên xe cùng nhau lên xe thì đến cái chặng Phan Thiết là có nhà nội là sẽ tấp vào đó, ăn nghỉ ngơi ở đó giống như là đi chúc Tết vậy đó, nhưng mà nhà ngoại ra chúc Tết nhà nội nhưng mà lại là trên cùng một chiếc xe nên nó cũng cười lắm. <laughs>
À, ô kê, ô kê. Ờ. Cũng hơi kỳ kỳ, đúng hông? Kiểu như là, cũng hơi hơi hơi nó hông có nó hông có, ơ, hợp lý cho lắm. Kiểu là, đang đi chung xe xong rồi, ờ, tấp vô để mà chúc Tết thì nó cũng <laughs> hông hông có hay. <laughs>
Ừ. Thực ra là đi bên nhà nội thì cũng là tam đại đồng đường phía nội đó, nên nên nếu như mà trên xe thì cũng chỉ có gia đình của ông bà nội với các chú bác. Còn em em của bà nội, rồi các cô chú ông ông của ông nội á là ở hàng xóm xung quanh đó à, quanh quanh đó, thì mình đi chút một hơi một vòng luôn, đó, kiểu đó. <laughs> Rồi lại lại đi ra xe để đi s tiếp, đi tiếp những cái tỉnh khác. Và dọc đường đi có bà con đó, có bà con bên cả ngoại hay cả nội dọc đường đi là đều tấp vô chúc Tết hết, nên cái chuyến Tết nó hơi khác, ờ. Gia đình mình nó hơi lạ, đúng hông? <laughs>
Ờ. À. A, dạng như vậy, cũng hiểu, cũng hiểu. Mình hiểu luôn. À. À, cũng cũng không lạ là hay là lắm cho lắm đâu, nhưng mà đúng là mình cũng ít nghe những cái gia đình mà có cái việc ăn Tết kiểu như vầy á, đặc biệt là cả hai nhà nội ngoại đó, thì cũng rất là đặc biệt nha bạn, không phải là quá là kỳ lạ gì đâu nha, chỉ là nó đặc biệt thôi. <laughs> Ừm.
Ừm. <laughs> Nhưng mà vì nó là công gọi là, là truyền thống hả ta? Hằng năm đó, nên nó thành lệ luôn, cứ tới cái dịp Tết là ai cũng mong chờ, rồi ai cũng chuẩn bị là, ờ, ngày hôm đó tới, a, tới nhà đó sẽ mặc cái gì? Sắp xếp áo quần theo ngày, theo mồng. Mồng 1, mồng 2, mồng 3 làm gì, làm gì, mắc cười lắm. Mà thấy người già còn còn mong đợi còn hơn trẻ em với lại đám tụi mình nữa đó. <laughs>
À. Ừ, ừ, <laughs> khá đây. Trời ơi! Vậy luôn á hả? Người già mong đợi nhiều hơn luôn. Ồ, hay quá ha! Tính ra cũng hợp lý á.
Ừ. Ồ, cái cái cái chuyến đi Tết nó vậy đó. <laughs>
Ừm, ừm. Mà thật ra thì Tết mà bạn, Tết thì rõ ràng là cái việc mà người già, người lớn á mong đợi đến ngày Tết hơn thì nó cũng dễ hiểu thôi. Tại vì, ờ, cả năm phải làm việc rồi phải này kia mà, đâu có được rảnh rỗi đâu.
Ừm.